Hmm, bahagi ko. Sa'yo ba bro brother?
Ah, se Ah, sa'kin naman, 'no? Ah, siguro sa relasyon, ah, tama ka din do'n na mahalaga ang oras talaga sa relasyon. Kasi sabihin na nga natin nagbibigay ka ng regalo o ko kahit anumang, ah, pwede mong ibigay sa karelasyon mo. Ah, pero wala ka namang binigay na oras, sa tingin mo ba magiging masaya siya? 'Di ba, hindi rin. Me aanuhin ko yang regalo kung hindi rin naman kita makakasama, kung hindi ko rin naman kung di ko kung wala naman ako wala ka naman maibibigay na oras sa'kin. Para san yan, 'di ba? May ganon, may ganon, 'di ba? Parang parang balewala yang mga bigay mo, eh, kung hindi naman ikaw yung, ah, makakasama ko sa mga ganitong oras, 'di ba? Parang kaya nga tayong magkarelasyon, eh, kailangan may oras tayo sa it is isa't isa. Ayan. Huh. Sa tagumpay naman, ah, oo, mahalaga din ang oras. Kasi siyempre, ah, bago mo makamit ang tagumpay bibigyan mo ng oras yan, eh, 'di ba? Kasi hindi naman pwedeng bukas makuku makakamit ko na ang tagumpay. Hindi hindi ka pwede mainip diyan. So, kung kailangan paghirapan mo muna, ah, pagsikapan mo muna at, ah, bigyan mo rin ng oras, bago mo makamit ang tagumpay, 'di ba? Ayun lang sakin brad, ah. Maraming salamat sa pakikinig at, ah, sa mga binahagi mo sa, ah, ating, ah, pinag-usapan ngayong gabi, 'no?
Oo. Hindi naman. Tama, tama sang-ayon ako diyan. Tama, tama. Tama. Tama, tama, tama. Tama, sang-ayon ako diyan. Tama, tama, sang-ayon ako diyan. Tama, tama. Tama, sang-ayon ako diyan. Tama, tama. Tama. Tama. 'Di bata Maraming salamat din brother sa ibinahagi mong mga kwento at tsaka yung mga saloobin mo ga ah, na naugnay dito sa'ting pinag-usapan. Maraming salamat at paalam.
Hmm. Oo.